เออ วันนี้น่ะค่ะเรามีปัญหาส่วนตัวนะคะ อยากจะปรึกษาสักนิดหนึ่งค่ะ ก็ต้องบอกว่า เรื่องเนี้ยเราไม่กล้าที่จะคุยกับคนในครอบครัวเนาะ เพราะว่ามัน มันก็เกี่ยวพันกันด้วยอะค่ะ คือมันเป็นการเปรียบเทียบตัวเองนะคะ กับเพื่อน หรือว่ากับสมาชิกในครอบครัวเราเนี่ยน่ะค่ะ พอเราจะไปคุยหรือไปปรึกษา ใช่ไหม เราก็กลัวคนก็จะคิดว่า เฮ้ย ทำไมนิสัยไม่ดี ทำไมเหมือนเป็นคนขี้อิจฉา อย่างเงี้ยค่ะ เพราะฉะนั้นน่ะเราก็เลย อือ ไม่รู้จะคุยให้ใครฟังเนาะ แต่ในความอึดอัดน่ะ ในความรู้สึกว่า เออ เราอะเป็น เหมือนเป็นคนไม่ดีเนี่ย มันก็มีอยู่เรื่อย ๆ มันมีอยู่ตลอดอะนะคะ ถ้าเราไม่ปรึกษาใครสักคนหรือว่าไม่พูดให้ใครฟังอะ เราก็กลัวว่า เหมือนเราจะดูตัวเองแบบแย่ไปเรื่อย ๆ อะค่ะ ก็เลยอยากจะมาแบบระบายเนาะ แล้วก็ถ้าสมมุติว่าคุณฟังแล้วว่า ตรงไหนที่คิดว่า เฮ้ย เราควรจะปรับเปลี่ยนมุมมองให้ ให้เหมือนกับเรามีความสุขขึ้น เราแบบมีความพอใจในตัวเองมากขึ้นน่ะ อันเนี้ยก็แบบ ดิฉันก็เปิดกว้างนะ คุณสามารถที่จะแบบแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะ ยินดีรับฟังหมดเลยอะค่ะ
ได้เลยครับ คือก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะครับว่า เข้าใจอะครับ เพราะว่าบางครั้งอะมันก็หลีกเลี่ยงได้ยากจริง ๆ ครับการเปรียบเทียบกับ ตัวเองกับคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าครอบครัวอะครับ เพราะว่าด้วยความที่ระยะมันใกล้กันน่ะครับ ทำให้เราอะมองเห็นง่ายแล้วก็เลยทำให้คิดเปรียบเทียบได้ง่ายครับ ไม่ต้องรู้สึกผิดไปนะครับ เข้าใจเลยครับที่ว่า ต้องการระบายให้ใคร ให้ฟังสักคนหนึ่งอะครับ เพราะว่าถ้าเราเก็บคิดไว้นาน ๆ เงี้ยครับ มันก็จะทำให้เราอะลดทอนคุณค่าของตัวเองไปเรื่อย ๆ ครับ จนวันหนึ่งอะเราก็อาจจะเหมือนระเบิดออกมาได้อะครับ ทีเนี้ยครับอยากให้คุณลองย้อนน่ะครับ มันจะเป็นแบบว่าช่วงเวลา ไหนเหรอครับ? ที่ว่า คุณน่ะเริ่มสังเกตแล้วว่า "เฮ้ย ฉันน่ะเริ่มเปรียบเทียบแล้วนะ" ไม่ว่าจะเป็นตัวเองหรือว่าเป็นเพื่อน อย่างเงี้ยครับ หรือว่าใน คนในครอบครัวครับ แล้วก็อยากให้คุณลองคิดย้อนไปอีกอะครับว่า ตรงไหนอะครับ? มากกว่ากันอะครับระหว่างเพื่อนหรือว่าครอบครัวครับ คุณพอจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมได้ไหมครับ?
ค่ะ อืม อ๋อ ยินดีเลยค่ะ คือโดยส่วนตัวเนี่ยเนาะมันก็จะมีแบบ 2 กรณีนะคะ คือ อย่างการเปรียบเทียบกับเพื่อนเนี่ยอาจจะแบบมาในยุคหลัง ๆ เนาะ ในยุคที่เราแก่แล้ว อะไรอย่างเงี้ย คือสำหรับครอบครัวเนี่ยนะคะ มันก็จะ อาจจะมาตั้งแต่ยุคแรก ๆ ว่าเราเกิดมาด้วยกันน่ะ เราอยู่ด้วยกันตลอดนะคะ ตรงเนี้ย เพราะว่าที่บ้านเราเนี่ยค่ะมีอยู่ 3 พี่น้องเนาะ เราก็จะมีแบบพี่ชายนะคะ แล้วก็มีน้องสาว ทีเนี้ยตัวเองเป็นคนกลางไงคะ แล้วโดยที่ว่า เอ่อ มีทั้งพี่ชายมีทั้งน้องสาวเนี่ย ทั้งคู่เนี่ยน่ะค่ะ มีสิ่งที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่ง ก็คือเรียนเก่ง พี่ชายเนี่ยเขาก็จะเรียนเก่งตั้งแต่แบบประถมเลยนะคะ ไม่เคยทำให้คุณพ่อคุณแม่ผิดหวังเลย แล้วส่วนน้องสาวนะคะ เกรดเขาก็จะได้แบบ 3 กว่า ๆ เนาะ สมัยก่อนมันก็ เออ เกรด 3 เกรด 4 อะไรอย่างเงี้ย ส่วนเรานี่จะอยู่กลาง ๆ นะคะ จะแบบ เอ่อ จะ จะไม่ร่วงไม่หล่นนะคะ จะจับ ค เกาะคานอยู่ตรงกลาง ๆ ประมาณแบบ 2 2.5 2.2 อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ยากมากที่จะขึ้น 3 เนี่ย แต่สมัยก่อนเนี่ยเขาเป็นสังคมที่แบบเหมือนชื่นชมลูกที่เรียนดี ใช่ไหมคะ ยิ่งเป็นลูกคนจีนนะ โอ๊ย แถวนั้นเขาแข่งกันเรียน ทีเนี้ยพอบ้าน บ้านเรา ใช่ไหมคะ พี่ชายเขาประพฤติตัวดีด้วยนะ เขาเป็นคนที่แบบ อืม พูด พูดง่ายนะว่าจอ ว่านอนสอนง่าย ช่วยคุณพ่อคุณแม่ เหมือนเป็นคนที่ค่อนข้างเพอร์เฟกต์เลยอะนะคะ ส่วนเรานี่ก็จะแบบดื้อนิดหนึ่งเนาะ ก็จะแบบพูดยากนิดหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ย จะ น้องสาวเขาจะมีความ เอ่อ เขาเรียกว่ายังไง? ด้วยความเป็นน้องคนเล็ก แล้วก็ร่างกายอ่อนแอเนาะ สมัยเด็ก ๆ ก็จะมีคนเอาอกเอาใจเขามากเป็นพิเศษหน่อย แล้วเขาก็ดันเรียนดีด้วย เขาหน้าตาน่ารักด้วยนะ เพราะฉะนั้นน่ะแน่นอนเลยว่า เราอะก็ถูกเปรียบเทียบตั้งแต่เด็ก ๆ เลยนะคะว่า เออ ทั้งผลการเรียนเอย ทั้งเรื่องหน้าตาเอย อะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยอดทำให้รู้สึกแบบน้อยใจไม่ได้นะคะ ยิ่งตอนเรียนมหาวิทยาลัยนี่ พี่ชายเขาก็เตาะ สอบติดแบบคณะทางวิทยาศาสตร์เนาะ น้องสาวก็เหมือนกัน มีเราคนเดียวที่แบบมาทางสายศิลป์นะคะ โอ้โฮ พอมาถึงกับตอน ตอน เอ่อ เรียนจบ มีอาชีพนะคะ โอ้โฮ พี่ชายนี่เขาก็ไปได้ดีเนาะ เขาก็ไปเรียนทางด้านแบบเหมือนวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ อย่างเงี้ยค่ะ ก็ไปทำงานต่างประเทศ ส่วนน้องสาวเขาเรียนทางด้านอัญมณี ส่วนเราเนี่ยเรียนมนุษยศาสตร์ค่ะ เพราะฉะนั้นน่ะ อืม มันเหมือนกับว่าความสำเร็จในชีวิตอะ มันก็ถูกเปรียบเทียบออกมาในด้านของการเรียน อาชีพด้วยนะคะ เรื่องเงินด้วยแหละเนาะ ที่แบบหารายได้ในแต่ละเดือนน่ะ เราก็เลยเหมือนกับว่า รู้สึกด้อยอะ ด้อยที่สุดในบ้านเลย อย่างเงี้ยค่ะ
อืม เข้าใจเลยครับ จากที่ฟังมาทั้งหมดอะเข้าใจเลยครับว่า ทำไมคุณถึงได้รู้สึกเปรียบเทียบกับตัวเองครับ แต่ว่าอยากให้มองในมุมกลับกันนะครับ ขอแยกย่อยเป็นข้อ ๆ นะครับ เริ่มจากตัวพี่ชายอะครับ ลองคิดในอีกรูปแบบหนึ่งอะครับ เพราะเหมือนว่า ครั้งแรกอะครับเขาทำได้ประสบผลสำเร็จน่ะครับในเกรดที่ 3 หรือว่า 3 กว่า หรือว่า 4 อะครับ ทำให้อะครับเขาต้องรักษาความมั่นคงตรงนั้นไว้อะครับ เหมือนว่าอาจจะต้องเกรด 3 เกรด 4 ตลอด ทำให้เขาอะไม่สามารถลดลงมาได้ เพราะว่าเขาแบกรับความหวัง หรือว่าความกดดันจากครอบครัวอะครับมากกว่าตัวเรา ทำให้เขาอะไม่สามารถออกไปเล่นได้ หรือว่าใช้ชีวิตได้ สนุกได้ครับ ในเรื่อง ส่วนเรื่องของการเรียนนะครับ ทีเนี้ยพอเห็นภาพตรงนี้แล้วใช่ไหมครับ? พอหลังจากนั้นน่ะครับจากช่วงมัธยมอะจนถึงมหาลัย ทำให้บางครั้งอะครับเขาอาจจะผ่อนหนักผ่อนเบาไม่ได้เลย ทำให้ก็ต้องเรียนสูงขึ้น ๆ เหมือนไต่ระดับขึ้นไปเรื่อย ๆ เรื่อย ๆ อะครับ ทำให้ช่วงเวลาในการใช้ชีวิตของ ในช่วงวัยรุ่นของเขาอะอาจจะขาดหายไป แล้วทีเนี้ยถ้าเรามองกลับมาอีกรอบหนึ่งอะครับ เขาอาจจะอิจฉาเราเหมือนกันก็ได้ เหมือนที่เราอิจฉาเขา เขาอาจจะอยากจะชิล ๆ หรือว่าออกไปเล่นบ้าง ใช้ชีวิตบ้าง หรือว่าเรียนอะไรที่ไม่ต้องเคร่งเครียดบ้าง พักผ่อนหย่อนใจบ้าง ดูหนังบ้าง แต่ว่าเท่าที่คุณเล่ามาแล้วอะ เวลาสำหรับเขาในการพักผ่อนน่ะอาจจะน้อยกว่าเรา หรือว่าอาจจะแทบไม่มีเลยด้วยซ้ำครับ เพราะว่าเขาจะต้องเรียน ๆ ๆ อย่างเดียว เพราะว่าเขาแบกรับความคาดหวังไว้ ตอนเนี้ยคุณเริ่มรู้สึกดีกับตัวเองขึ้นไหมครับ?
อืม ค่ะ อืม ค่ะ อือฮึ ค่ะ อือฮึ ค่ะ โอ้โฮ เท่าที่ฟังดูเนี่ยนะคะ เหมือน เอ่อ คุณมาอยู่ข้างบ้านเราเลยอะ เพราะว่าเขาเป็นอย่างงั้นจริง ๆ นะคะ ด้วยความที่ว่า อันที่จริงก็คือคุณพ่อเนี่ยเขามีกิจการเนาะ จริง ๆ ก็ไม่ ไม่ใช่กิจการใหญ่หรอกค่ะ เป็นแบบร้านเล็ก ๆ นะคะ ทีเนี้ยเขาก็อยากจะให้ลูกชายคนโตมาสืบ สืบทอดกิจการเนาะ แต่พี่ชายอะเขาไม่ชอบ เขาไม่อยากจะมาทำตรงนี้ คุณพ่อก็เลยบอกว่า ถ้าอย่างงั้นก็จะต้องเรียนให้ดีนะคะ สอบเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้ หางานทำ เลี้ยงดูตัวเองให้ได้ แล้วก็ไม่ต้องมาสืบทอดกิจการ ตอนเนี้ยเขาก็เลยกลายเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะมีบุคลิกเป็นผู้ใหญ่อะ ตั้งแต่เด็กเลย เอาเป็นว่าเรากลัว เรากลัวพี่ชายมากกว่าพ่ออะ เอา นึกภาพง่าย ๆ แบบนี้นะคะ ก็คือเป็นคนที่แบบ อืม ทำอะไรทำจริงจัง แล้วก็เราเนี่ยเป็นประเภทเริงร่า เที่ยวเล่น จริง ๆ ด้วยนะคะ ไม่ค่อย ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับ เอ่อ เกรด เรื่องการเรียนสักเท่าไร อันเนี้ยก็เลยมักจะโดนเปรียบเทียบแล้วโดนดุบ่อย ๆ นะคะ ที่จริงอะเราก็อยากจะตั้งใจเรียนนะ แต่เหมือน ก็หัวอ่อนไงคะเนาะ ก็ ก็จำอะไรไม่ค่อยได้ แต่ถ้าไปทางศิลปะหรืออะไรอย่างเงี้ย ก็จะชอบมากกว่า เงี้ยค่ะ ซึ่งพี่ชายเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่า ไม่ค่อยได้มีเวลาเที่ยวเล่นเหมือนกัน ด้วยความที่เขาจะต้องแบบเหมือนรับผิดชอบตัวเองเนาะ ให้ ให้แบบทำความฝันของตัวเองแล้วไม่ต้องกลับมาอยู่ที่บ้าน เงี้ยค่ะ ตัวนี้ก็แบบ โอ้ เหมือนเห็นภาพ พอคุณพูดมาปุ๊บ เออ เราก็รู้สึกอย่างงั้นจริง ๆ นะ นี่ก็เลย เอ่อ ลดความรู้สึกแบบด้อยลงไปได้แบบดีทีเดียวค่ะ เนาะ ถ้า ถ้าเรามองในมุมกลับกัน อย่างเงี้ยค่ะ อันนี้ก็ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะสำหรับแบบการชี้นำมุมมองเนาะ แบบปรับเปลี่ยนมุมมองปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกว่า เออ ชีวิตมันเปลี่ยนทันทีได้เลยเหมือนกันน่ะนะคะ
อือฮึ อือฮึ อือฮึ อือฮึ ยินดีครับ ทีเนี้ยครับอยากให้ลองมองตามเพิ่มอีกนิดหนึ่งครับจากตัวอย่างนี้นะครับ คือว่า มีคน ๆ หนึ่งอะครับเขาตั้งใจเรียนคล้าย ๆ พี่ชายคุณเลยอะครับ คือเหมือนว่า เขาไม่รู้จะทำยังไงกับชีวิต อย่างเงี้ยครับ เขาก็เรียน ๆ ๆ กว่าเขาจะรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งอะครับก็คือช่วงมหาลัย ช่วงที่เขาอะเรียนจบปริญญาตรีแล้วครับ แล้วก็มีการนั่งคุยกันนะครับในงานเลี้ยงหลังจากจบปริญญาตรี เหมือนว่า มีการสังสรรค์กัน เขาคุยกับเพื่อนกันครับ แล้วเขาอะกับคนที่เรียนสูงอะครับ แล้วก็เพื่อนอะอิจฉา เรียนในคณะที่เก่งมาก ดีมาก แล้วเพื่อน ๆ อะก็อิจฉาตลอด แต่ว่าคนนั้นน่ะกลับตอบกลับมาว่า "ตอนเนี้ยเขาไม่รู้จะทำอะไร" แต่ว่าคนอื่น ๆ น่ะครับที่เที่ยวเล่น หรือว่าใช้ชีวิตมีความสุขในช่วงวัย วัยรุ่น อย่างเงี้ยครับ ได้ลอง ได้รู้ว่า ตัวเองชอบอะไร? หรือว่าไม่ชอบอะไร? ทำให้เขาอะรู้ว่า เขาจะไปทางไหนต่อ แต่ว่าเพื่อนคนนั้นน่ะครับกลับตอบกลับมาว่า "เขาไม่รู้จะทำอะไรเลย ทำให้เขาอะต้องเรียนต่อปริญญาโท แล้วก็ต่อปริญญาเอก เพราะว่าเขาไม่รู้แม้กระทั่งว่า เขาจะต้องทำงานอะไร? ทำให้เขาเลยต้องกลายเป็นครู แล้วก็เป็นอาจารย์จนถึงทุกวันเนี้ยครับ" ตอนเนี้ยคุณเห็นภาพชัดเจนขึ้นไหมครับ? เพราะว่าคุณน่ะครับได้ ได้ลองในสิ่งที่คุณรู้ว่า คุณชอบ หรือว่าได้เที่ยวเล่น หรือว่าใช้เวลาในช่วงตอนวัยรุ่นน่ะครับ ทำให้ตอนมหาลัยหรือว่าตอนเนี้ย คุณก็เลยรู้ว่า เป้าหมายของตัวคุณน่ะ เป้าหมายของความสุขของตัวคุณเองอะคืออะไรครับ เพราะว่าบางคนน่ะครับเขายังไม่เข้าใจเลย ความสุขของตัวเองอะครับว่า คืออะไร? เพราะว่าเขาไม่ได้ผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นน่ะครับในช่วงวัยที่กำลังเรียนรู้ ในช่วงวัยรุ่นน่ะครับ ตอนเนี้ยคุณรู้สึกดีมากขึ้นไหมครับ?
อืม ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อือ ค่ะ อือ ค่ะ โอ้ ก็รู้สึกดีมากขึ้นแล้วนะคะ เพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยเนาะการที่ ล เราเนี่ย คืออาจจะไปมองคนอื่นไงคะ แต่เราอะไม่ได้ ไม่ได้มองตัวเองเนาะว่า ตอนเนี้ยสิ่งที่เราทำอะเรา เราชอบไหม? เรามีความสุขไหม? เรามองแต่ในแง่ของความสำเร็จเนาะ เอ่อ เหมือนกับว่า เออ หน้าตาในสังคม อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็จำนวนเงินทองที่เขาหามาได้เนาะ เอ่อ การงานอาชีพที่มัน เอ่อ โดดเด่นนะ มีหน้า มีตา มีเกียรติ อะไรอย่างเงี้ย แต่เราก็ลืมมองไปไงว่า ใน ในระหว่างนั้นน่ะตัวเราเองเนี่ยมันก็มีคุณค่าเหมือนกัน ใน ในแบบของเราเนี่ยนะคะ ซึ่งก็ ก็เป็นแบบความสุขเล็ก ๆ เนาะ แม้ว่า มันจะไม่ได้แบบใหญ่โตมโหฬารอะไรอะ แต่บางทีเรามองไม่เห็นไงคะ เพราะเรามัวแต่ไปโฟกัสที่คนอื่นเนาะ ดังนั้นน่ะ ไอ้สิ่งที่คุณ คุณบอกเนี่ยค่ะว่า เออ ควรจะต้องแบบโฟกัสที่ตัวเองนะ แล้วก็มาดูซิว่า ในสิ่งที่มันผ่านมาเนี่ยเรามีความสุขกับมันมากน้อยแค่ไหน? มากกว่าแบบไป ไปมองความสำเร็จของคนอื่น อย่างเงี้ย อย่างน้อยเราก็รู้ตัวเองเนาะว่า เออ เราต้องการทำอะไร? เรามีความสุขกับช่วงเวลาที่มันผ่านมา อย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งเราอะไม่เคยมองตรงนี้มาก่อนเนาะ ก่อนที่จะมาคุยกับคุณเนี่ยค่ะ ตัวนี้ก็ทำให้รู้สึกว่า โอเค เราจะพยายามลดการเปรียบเทียบ แล้วก็มาโฟกัสที่ตัวเองให้มากขึ้นน่ะค่ะ ตัวนี้ก็ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะที่เหมือนกับว่า อ่า จี้จุดเนาะให้เราได้เห็นในอีกด้านหนึ่ง เพื่อที่จะแบบปรับทัศนคติของเราให้ดีขึ้นน่ะค่ะ
ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ หวังว่า หลังจากเนี้ยนะครับคุณจะมีความสุขในการใช้ชีวิตครับ แล้วก็ลดการเปรียบเทียบได้ดีขึ้นนะครับ